Eee, çok iyi gerçekten. Bu bu arada sosyal medyanın sadece insanların yaşam tarzına etkisinin haricinde, işte, haber, medya s ya haber programlarına kadar, ııı, işte, <chuckles> eee, ne diyeyim, eee, tele televizyondaki reklamlara kadar, eee, her şeyin içine girdiği, artık, ııı, aç apaçık ortada. Yani s belki bir gün önce senin izlediğin komik video, ertesi gün anne babanın izlediği haber programında, işte, insanları eğlendirmek için gösterilmeye başlanabiliyor ki hâlbuki sosyal medyada çıkmış bir, eee, video gerçek medyada da kullanılmaya başlıyor. Eee, bu tür, eee
Hı hı. Evet. Evet, kesinlikle. Mutlaka. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı.